Mhm, nah, kalau me Kakak kan nontonnya kan mungkin sekarang di online gitu ya namanya, Kak, ban kebanyakan ya. Nah itu seberapa besar sih penting format modern, episode pendek gitu atau cliffhanger, atau fitur autoplay gitu loh yang di platform tersebut? Itu seberapa besar, membuat kita berhenti nggak menonton gitu mungkin? Mhm.
Benar, heeh. Oh itu Heeh, penting sih penting penting banget penting banget buat bikin orang tetap mau nonton ya itu itu memang ya ya itu bagian dari tugas mereka lah gitu kalau kita semakin banyak nonton kan mereka semakin banyak, eee, dapat duitnya gitu jadi memang memang didesain segala macam cara supaya supaya ngebikin kita jadi tertarik contohnya kayak episode-episodenya tuh cliffhanger, cliff dalam artian kayak, setiap ending di 1 episode pasti itu kayak bikin, apa ya tuh, ngegantung ngegantung yang ngebikin kita jadi kayak, ketemu bakal ketemu jawabannya di episode selanjutnya. Jadi kayak mau nggak mau lanjutin nontonnya gitu ke, mhm, gitu kayak gitu terus kayak kayak episodenya di dipendekin itu, betul juga. Jadi, kadang tuh, eee, episodenya kalau terlalu panjang sampai 1 jam dan lain sebagainya itu udah kayak 1 film gitu, kayak gitu dan itu ngebikin ngebikin aku sendiri kadang-kadang tuh jadi kayak "Aduh ini kepanjangan bisa dipecah ini sebenarnya jadi 2, 2 episode" gitu jadi kayak episode yang pendek itu juga, juga ngebantu gitu bikin kita jadi kepingin nonton lagi. Terus memang, fitur autoplay pasti sih gitu. Jadi kalau kita lupa lupa closing ya udah la dilanjut lagi sama dia selanjutnya gitu kayak gitu dan itu benar-benar, kalau memang serial yang kita suka kan ya otomatis kalau filmnya udah lanjut at gitu atau episodenya udah lanjut ya, kemungkinan besar bakal nonton lagi sih itu apalagi kalau kayak episodenya tuh kayak cliffhanger gitu ngebikin kita jadi penasaran gitu sudah pasti mau bakal mau dilanjutin lagi gitu kayak gitu.
Iya, heeh. Mhm. Mhm. Ah. Oh, heeh. Jadi <chuckles> Harus nonton ya ya, jadi kerasa tanggung. Mmm, ya ya. Mhm. I <chuckles> Mhm. <chuckles> Iya iya. Mhm. Mhm. Nah Kakak tadi kan sempat kayak ngomongin durasi itu kalau 1 jam itu mungkin terlalu panjang ya untuk serial TV ya, Kak, ya, nah itu yang ideal menurut Kakak itu berapa, Kak? Kalau untuk durasinya iya.
Iya, heeh. Kalau yang ideal menurut aku 40 menit itu ideal sih maksudnya kayak, tiga puluhan, 40-an itu, ideal sebenarnya kalau udah sampai satu satu jam lebih itu, eee, kepanjangan. Jadi maksudnya, eee, untuk 1 episode tuh kepanjangan dan kadang-kadang itu
Mmm. Oke. Mhm.
kalau misalnya dipendekin itu lebih enak buat ngebikin cliffhanger-nya, aku sering ketemu serial-serial yang maksudnya kayak, episodenya tuh pendek-pendek tapi cliffhanger jadi bikin kita tuh penasaran buat dilanjut pingin nonton lanjutannya heeh, iya gitu. Kalau terlalu kalau kepanjangan itu kadang kayak terlalu banyak informasi yang dimuat dimuat di 1 episode ini gitu, kayak gitu. Jadi, memang lumayan berpengaruh sih, eee, apa namanya tuh durasinya gitu.
Mmm, mhm mhm. Buat nonton terus nonton terus gitu ya? Iya. Mmm, iya sih.